Yani, Türk kültüründe cenaze kültürü biraz farklı. Hani, o d bahsettiğim, işte, Amerikan filmlerinde ya da onların kültüründen. Çünkü bizde daha çok daha yaslı, daha acılı ve çok sıcağı sıcağına geçiyor. Kim ne giydiğine bile bence bakmıyor bizimkilerde. Yani, siyah olmasına özen gösteriliyor ama öyle giymeyen bile var. Eee, ama o, hani, ünlü cenazeleri var ya, böyle, eee, 55 inç gözlükler, böyle, çok şık falan. Bunlar tabii Evet, biraz, hani, o filmlerin özentiliği de olabilir belki ama, eee, yine de, yani, cenaze konusu biraz hassas. Tabii ki en yakın kişi ise kim ne giyeceğini asla düşünmez Ama uzaktan birininkine katılıyorsan da böyle siyah sade bir şey gayet yeterli olur diye düşünmekteyim. Pembe de giymeyelim yani. Siyah iyidir. <chuckles>
Hı hı. Evet. Doğru. Hıı. Doğru. <chuckles> <chuckles> Gözlük sponsorluğunda. Hı hı. Hı hı. Anladım. Doğru, haklısın. O güne uygun bir şekilde, uygun renklerde giyinmek en doğrusu gibi gerçekten. Peki bütçe ve sürdürülebilirlik konusunda ne söy ne düşünüyorsun? Yani, özellikle, eee, son yıllarda kapsül gardırop, eee, çok uzun süre giyilebilecek, daha kaliteli kumaştan üretilmiş, iii, ürünler öne çıkıyor. Sen mesela bu konuda neler düşünüyorsun? Pratik önerilerin var mı?
Hı hı. Evet. Hıı. E Ya, şöyle, ben bu anlamda biraz 2. el alışveriş, eee, konusunda olumlu buluyorum. Yani, mümkünse eğer fazla kullanmadığımız her şeyi satmalıyız, eee, ki ulaşamayan kişiler veya sürdürülebilirliğe önem veren kişiler uygun tutarlarla bunlara ulaşabilsin ve eğer ki, eee, çok da önemli, çok da zaruri bir konu olmadığı sürece yine 2. el alışveriş yapılabilir. Çünkü ya bir bir çanta 3 4 kere kullanıp satışa sunulabiliyor. Gidip yenisini almak eğer kullanıma, aç yani kullanım için yeterliyse ne gerek var diye düşünüyorum ve dediğin de doğru Hı hı. Evet, yani, ihtiyacımız olmayan şeyleri çok almamalıyız. Birkaç çift ayakkabı gayet insanın bütün yıl geçirmesine aslında yeterli ve, eee, birkaç, eee, parça ürünle de farklı farklı kombinlenip hem rahat hem de şık olunabilir bence.
Hımm. Çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Sürdürülebilirlik için de çok önemli gerçekten. Hı hı.